Porque você se incomodou, então é melhor você responder do que você guardar o incômodo.
Hum. Ai. É.
Né, você não vai responder, "O que que você tem a ver com isso?" Não, né, não é por aí.
Não não não foi isso, mas eu engoli seco entendeu, me senti mal, porque eu fui falar o feliz que que eu estou, que está tão tão tão legal, né, que desde que eu entrei nesse trabalho novo eu recebo elogios, que eu faço bem. Então isso é tão legal, né, saber que você está fazendo um trabalho bem, que você tem essa resposta, né, que você
Pois, pois é. Aham. Nossa, fantástico, muito legal mesmo.